Oo. Mm.
Hudyo ba 'yon no'ng unang panahon na parang pinaparusahan si, ano, He si Hesukristo. Nakakatuwa kasi alam mo 'yong celebration nila a nagse-celebrate sila as whole. Alam mo 'yon, hindi sila nagce-celebrate ng bahay-bahay. Parang nagse-celebrate sila ng whole. Tapos, ah, makikita mo ang sasaya lang ng mga tao, mapabata man, matanda. Parang yearly talaga ala inaabangan nila. So, kami bilang, ah, bago do'n or turista do'n sa lugar, natutuwa kami na makakita ng gano'n. Kasi, dito naman sa alam mo naman sa Maynila wala naman gano'n kagaya
Oo. Oo. Oo. Hmm. Mm. Oo. Iba-iba talaga kasi 'yong mga kultura din kapag ganiyan na, oh, pumunta ka ng ibang lugar, lalo na sa mga probinsya. Kasi 'di ba may mga kaniya-kaniya nga din talaga tayong pinapaniwalaan o pinagdidi pinagdiriwang. Katulad niyan sa Marinduque 'yong Moriones Festival na 'yan. Actually, hindi ko pa 'yan napuntahan. Pero kamusta? Ilang days kayo do'n no'ng pumunta kayo do'n?
Oo, oo. Oo. Oo. Oo, oo. Saglit lang. Mga s ano lang kami, 6 days lang kami. Ah, n may iyon yus 'yong, ah, coworker namin kasi, ah, an ano siya do'n taga do'n talaga siya. So parang oo, do'n kami nagbakasyon nga sa kanila, so parang 'yon nga parang, ah, na na-ano ko, na-appreciate ko 'yong pagiging, ah, ah, family-oriented nila o 'yong pagiging, um, pakikisama nila na maganda na sabi ko sa sarili ko na, ah, gusto ko ganito rin ako mag-imbita or, ah, mag ah, mag 'pagka may sinama ako sa lugar namin, gusto ko ganito rin 'yong, ah, ga ganito rin ka oo, ka-warm.
Mm. Ah, lokal, okey. Mm. Mm. Mm. Treatment, oo. Kumbaga 'yong pakikisama mo, pakikitungo, mm.
Oo. Oo, gusto ko 'yong parang, ay, ang sarap kasi no'ng warm welcoming nila sa amin, eh. Gusto ko sana maging gano'n din ako. Lalo na sa mga taong, ah, gusto kong papuntahin dito sa lugar namin o sa bahay namin. Nakakatuwa na gano'n sila mag-welcome ng tao kahit na hindi naman nila gano'n kakilala. Parang close na kayo. Unang araw pa lang close na close na kayo. Eh, ikaw ba, um, may mga paglalakbay ba na tingin mo na, ah, nakaapekto sa'yo habang naglalakbay kayo?
Oo. Mm. Mm, totoo. Oo. Uy, alam mo ba sang-ayon ako diyan, ha, sa sinabi mo. Minsan kasi kahit o hindi ka nasas nasa ibang lugar ka kapag maganda 'yong pakikitungo no'ng mga tao na nasa paligid mo, <sniffs> feeling mo belong ka na agad sa kanila, gano'n 'no. Tas ang gaan-gaan lang sa pakiramdam na hindi mo kailangan i-limit 'yong sarili mo kapag nando'n ka sa lugar na 'yon. Uy, sana soon makapunta ako diyan sa Marinduque. Parang na-e-excite ako 'di pa ako nakakapunta diyan, eh.
Mm. Mm. Hoy.

Gusto ko sana bawat minuto o ano man 'yan, oras kahit bawat oras man 'yan gusto ko, ah, ah, alam mo 'yong nagagampanan na or nabibigyan namin ng halaga pa kung alam mo 'yon, ka ako para sa akin mahalaga ang oras, eh. Di kasi diyan natin naki-keep 'yong memories, eh, yung yun
Mm. Mm. Mm. Yes, sang-ayon na sang-ayon ako diyan. Alam mo ba laging sinasabi ng tatay ko lagi sa'kin, "Hindi na 'to payamanan, pasayahan na 'to ng buhay."
Oo. Wow ang galing naman. Totoo, alam mo do'n nalang alam ako ako hindi ko niminsan talaga sa buhay ko hindi ko hinangad, eh, magkaroon ng magarang pamumuhay o mayaman or sinasabi nila na ako sapat na ako na magkaroon lang ako ng, ah, bahay na pa matutuluyan namin pamilya, ah, sasakyan para may pantawid kami kung saan namin gusto pumunta. Kasi gusto namin talaga maglakbay, eh, alam mo 'yon kapag may sasakyan ka, oo pag may sasak
Totoo, totoo. Mm. Mm. Mm, mm. Mm. Travel talaga, 'no? Kaysa mag-invest ka sa mga bibilhin mo na gadgets gan'yan, na ang bilis lang din maluma.
Ma-depre de-appreciate 'no, oo baka nga.
Yes pero pag nag travel ka katulad niyan may nakukuwento ka sa'kin, na alam mo yung experience kapag hindi ko pa napuntahan yung Marindoque, pero parang na-engganyo mo na akong pumunta do'n.
Totoo. Oo, tama totoo, ala alam mo isa, isa 'to sa pinakamahalagang dapat matutunan ng tao, eh, ah, o yung oras, panahon saka yung kung pa'no mo igugol yung, ah, yung
Mm. Mm. Yes, totoo, totoo kung paano mo i-appreciate 'yong mga nasa paligid mo, kasi siyempre 'di ba katulad ngayon paikli na ng paikli 'yong buhay natin, siyempre save the save the best for last, kumbaga e-enjoy mo kung ano 'yong meron ngayon. Siyempre maging grateful ka din kasi hindi mo naman 'yon magagawa kung hindi rin sa sipag at tiyaga mo sa pagtatrabaho, siyempre saan tayo kukuha ng panggala kung wala tayong pera, 'di ba? <chuckles> Mm.
Totoo, totoo naman. Mm. Oo, oo. Totoo. Alam mo ang sarap ng pag-uusap natin 'no.
Mm. Salamat sa'yo kasi alam mo 'yon na-engganyo akong pumunta ng Marinduque. Parang gusto kong puntahan 'yan, soon, siguro next summer kasi medyo tag-ulan na alam mo naman delikado na mag hindi na siya safe kumbaga sa dagat dagat. Mm.
<laughs> <chuckles> Oo. Oo, oo. Safe, oo, oo, tama, tama alam at siya pa'no maraming salamat, ah, sana makapagkwentuhan ulit tayo.
Oo, salamat din sa'yo. Paalam.